<laughs>
Sim.
A Deus. Então, não, não pode não pode falar assim com a sua mãe.
Pode ser? Hum. Tá bom, desculpa.
Não pode, você tem eh, você vai conversar com ela, vai falar: "Olha, mamãe aqui o documento, eu passei, olha que maravilha, eu gosto deste modelo, deste outro e já manda fotos dos modelos que eu disse que você já tá ansioso.", mas não fala assim com ela senão ela pode dizer: "O, agora você me chamou de velha eu não vou te dar é nada".
Uhum. Uhum. Sim, sim. <chuckles> Tem razão, tem razão. Não, mas é isso, sabe, eh, o a agora, sem s so querer sem, óbvio que eu não quero sofrer por antecedência, mas o a única coisa que me me preocupa um pouco para 2026 é isso, assim, esse processo penoso da carteira de motorista, mas eu coloquei na minha mente o seguinte, que eu vou eu vou fazer pra viver a experiência, que eu vou conhecer pessoas novas, vou fazer coisas diferentes, vou dirigir por ruas que eu não conheço
Sim. Sim.
e aí seja o que Deus quiser. Uhum.
Total e vai vai ter uma, eh, uma vida diferente, sabe, o frio, eh, quando você for ao supermercado você pode comprar mais coisas de uma vez pra você não ficar indo toda hora no supermercado.
Uhum. É, porque ess eh, tem mais espaço, dá pra pôr do carrinho direto no coisa, né.
Uhum. E também, né, de locomoção, você que, por exemplo, tem amigas que moram em Lisboa, você pode e é muito mais fácil você ir pra Lisboa, você voltar, você, eh, circular mesmo em Portugal, a Espanha também é muito próxima aí pra você, você pode cruzar a fronteira, vai pra lá, cruza pra lá, cruza pra cá.
Uhum. Uhum. Isso. Olha aí. Mas, sabe, o que que eu fico achando? Eu fico achando que vai ter cons que vai ter acidente, você acredita? Eu morro de medo de acidente, eu acho que é por isso que eu não dirijo também.
Mas porque que você tá pensando pior?
Só que eu penso assim: "Eu entro no eu entro no" Não sei, eu não sei, mas aí eu falo, assim: "Eu entro no carro mais aleatório da vida do Uber, sabe, e e e confio, porque que em mim eu não vou confiar?".
Hum.